Я вот поэтому вот зи как я и писал, люблю, ну научную фантастику, фэнтези, просто фантастику. Вот. Мне нравится, как дают они какие-то вот интересные мысли при просмотре. И в начале фильма вот скучно не бывает, потому что они какую-то идею развивают. Например, знаменитый достаточно фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" новин
А, я видела этот фильм. <chuckles>
Да, замечательный. И вот в начале тоже и, э, музыка интересная, и какие-то вот такие повороты. Тоже вот мне понравилось. С самого начала фильма, с 1 минут уже хочется смотреть и узнать, что будет дальше.
Мгм-мгм. То есть и какая-то интрига, да? То есть ты чувствуешь, что что-то что-то должно произойти, даже если вроде ничего не происходит, э, да? Какая-то атмосфера такая загадочная, может быть. Или интригующая, или ага. А вот игра в актёров важна в этот момент?
Да-да-да. Мгм. Да. Да! Вот это вот, да. Ну да, от неё вот многое зависит, потому что не всегда вот одна музыка может всё исправить, красивый пейзаж. Игра актеров в это добавляет очень приятное ощущение, если хорошо играют. Вот. Это бывает, как-то портится, когда ты всё видишь, всё красиво, всё хорошо, а актёр плохо плохо справляется, аж грустно становится.
Мгм. <laughs> Ну да, да-да. Не верю, да? Как говорил, э <chuckles>
Да, да-да-да, ужасно просто!
Т хорошо. А, м вот, э ты чувствуешь там симпатию или антипатию сразу же к герою, когда ты вот с 1 минут фильма?
Мгм.